'Yon nga, tapos, parang, siguro dati nagkaroon ng ano, eh, nagkaroon ng may suporta dati eh. Siguro parang, 'di ko na lang sasabihin, pero nagkaroon ng suporta, 'di ba, may panahon na yung
Parang pamilyar ako, parang may isang senador lang. Oo, parang, <chuckles> 'di ko alam kung tama din ako. 'Di ko din ga'no sinusundan eh. Pero may narinig ako, na meron ngang isang senador dati, na sumusuporta sa, sa online video games.
Oo, 'yan, 'yan. <chuckles> 'Yan, mosi di nga, 'yan? 'Yan, 'yan. Oo, talagang binigyan niya ng pansin yung E-sports eh, tas nagkaroon pa ang daming naging, ah, online ak yung ano, yung LAN activity ng Dota 2 dito sa Pilipinas, tsaka no'ng iba pang mga sport. Oo, 'yon, tsaka talagang kita mo, puno yung stadium eh, kasi nakapunta pa ako do'n eh.
Oo. Mga tournament-tournament, hmm. Ah, talaga? Hindi ako no'n nakaka-attend ng mga ganyan, eh.
Oo, nakapunta ako do'n. Naka-attend ako no'n, ano, talagang sobrang
Swerte mo naman, anong laro na-attendan mo, Dota?
Dota, oo, tapos ano pa 'yon.
Oh, ano yan official tournament nila, ng Valve mismo?
Mm. Oo, official tournament ng Valve. Ano, ah, hindi hindi siya TI sa Pilipinas lang siya, Manila Major, oo, 'yon yung Manila Major, yeah. <laughs>
Ah, TI? Ah, hindi siya TI major-major. Ah, umattend <laughs> napanood ko lang yan sa YouTube, tapos marami silang lait do'n eh, gag ab ang tawag dito, ah, patungkol do'n sa event organizer ata, na maraming nakakatawang pangyayari. So, ayun, 'yon lang, wala lang nabalita dati sinusundan ko talaga yan, yung mga major-major, minor <laughs> tournament sa Dota, oo.
Oo. Hmm. Oo, ayun nga, ako din, eh, ngayon wala na rin halos, hin parang nakakatamad na rin kasi. Hmm.
Kaya nga, ang ang sinusundan ko dati sila, sila Miracle, si Enigma na sila ngayon eh, eh, parang retired na ata si Miracle, ewan ko do'n.
Oo. Parang hindi na rin sila gano'ng ano, eh, hindi ko na nga kilala yung mga bago ngayon, eh, 'di ba?
May bago sila, pero nando'n pa si GH pati si KuroKy na lang ata, oo.
Hmm, pero parang yung dati talaga na ano, wala na, 'no?
Dati wala na, retired na. Si MC, nasa ibang team na din, oh, tignan mo sinusundan ko talaga sila.
No o. Oo. Oo nga 'no, alam mo pa rin talaga lahat eh.
<chuckles> Addict oh, pero ano, kung tatanungin mo kung naglalaro pa ako ngayon ng Dota 2, hindi na masyado, hanggang nood na lang.
Hmm, ako siguro ano, once a week pa rin.

Ayun, siguro idagdag ko lang din dun sa puwede din kasi yung maging hamon dun sa sports naman, 'di ba? Kasi 'di ba, hindi mo naman maiiwasan na mapilay ka kung minsan, 'di ba? Sa tingin ko, yun, oo, mga injury, yun talaga siguro yung hamon lalo na sa sports saka talagang hindi ka makakalaro nun lalo pagka yung injury mo eh talagang, pang-ano na. Di ba, kunwari yung mga yung mga, ah, professional basketball player, 'di ba, pagka may injury sila, yung mga ACL, talagang yun, talagang wala na, 'di ba, parang wala ka na talagang Tapos na tapos na yung isang taon mo eh, oo. Tapos dito naman sa video game, sa tingin ko, ah, siguro iaano ko, ire-relate ko lang din dun sa'yo. Sa tingin ko yung ano, ah, 'di ba, parang ang nahihirapan ka sa 'pag sports eh yung stamina mo kasi.
Pero tama, tama. Oh yun, mga injury. Hmm. Bali? Oo. <chuckles> Mm. Oo, yun. Sakit yun. Mm, tapot tapos na yung ano mo, tapos ka na. Wala ka na. Tama.
Yun sa tingin ko, yun din yung parang ano nung mga nagvi-video games eh. Kasi Video games lang eh. Hindi ka talaga hindi talaga uunlad yung stamina mo dun eh, 'di ba? Kasi maglalaro-laro ka lang, nakaupo ka lang eh. Sa tingin ko yun din talaga yung magiging hamon mo pagka lumabas ka na dun sa sa labas nung video game na yun, 'di ba?
Oo, kasi nakaupo ka lang. Mm. Tsaka idagdag ko lang yung isa pa sabi mo na injury, 'di ba, 'pag sa sports? Naisip ko sa yung mga manlalaro ng video games, may ano din pala sila, prone din sa injury, 'di ba? Lalo na kung continuous yung practice nila, yung nababalitaan mo merong nag-ca carpal tunnel, alam mo yun, pamilyar ka yung sa kamay sa mouse. Ngayon 'di ba, 'pag inoperahan sila minsan hindi sila nakakalaro, kuha sila ng ng ibang miyembro sa ibang team or ibang mag bigla silang mapipilitan mag-source out ng bagong member, ganun.
So yun, mm. Mm, ayun. Oo, yun, mm. Oo, oo yun. Oo. Oo, tama.

Ah, naglalaro ka pa din? Pero ang
Oo. Every linggo siguro, 'yan isang ano
Ah, pero ang common na sa'yo ngayon yung nag-ano ka na talaga, sports.
Oo, badminton. Ay na ano pa nga, parang, ah, gusto pa namin sumali tournament, eh, magte-trainer kami, ganon.
Hmm. Oh, galing, ah. Gusto ko nga din 'yan kasi parang ang huling badminton ko tagal na, may mga 2 years na 'ata. Tapos nagkapilitan lang kami ng mga magkakatrabaho na, "Uy, dito may may court dito, laro tayo," gano'n.
Oo. Yun nga, eh. <chuckles> Oo. Ayun lang. Eh, parang ano din kasi, parang maiba lang. <scoffs> Kasi parang
Hmm. Eh, 'di nag eh, 'di nag-aarkila din kayo ng court, mga private court? M
Oo. Me meron dito kasing ano lang, mura lang sa'min. Parang 100 per hour lang.
Hour. Ah, mura nga. Sa'min mahal yung sa sa'min dati by 5 hours natatandaan ko, eh. Pero mura 'yan, ah. Hmm.
Oo. Mura 'no kasi sa kasi may Ah, ang tagal pa oo, mura nga siya talaga.
Sige, baka nga mag-search ako sa Facebook mamaya. Masaya 'yan, sports.
Masaya nga. Ano lang, parang sa una talaga mahirap kasi ang sakit sa katawan yung unang araw.
Hmm. Oo, tsaka <chuckles> 'pag di ka 'pag di ka talaga sanay na yung takbo-takbo, hampas-hampas, talagang sasakit ang katawan mo.
Oo. Yung unang linggo talaga ayun, 'pag nalampasan mo yung unang linggo sa mga susunod parang wala na. Ano na lang, normal na lang. Oo.
Mm. Normal na lang. O sige, ah, salamat. Nga ngayon may natutunan ako ba baka maengganyo akong mag-search ng mga badminton court dito mamaya. <laughs>
Ayun. Salamat din. Oo. <laughs> Baka ma baka makalaro din kita kung minsan. <laughs> Sige, sige, kita-kits. Salamat. <laughs>
Oo, sa Dota. Sige, kita-kits. Kita-kits sa Dota. <laughs> Salamat.

Tama, tama tsaka, siguro isa din sa mahirap sa video game yung ano, lalo sa DOTA yung nagta-trash talk, <chuckles> di ba? Tapos tinata hirap nga.
<laughs> Oo, ang hihirap talaga nun lalo na pag pag nagta-trash talk na ako "Uy di ko na kaya" Tapos ano ka pa position 5 ka pa, oh, wala na. <chuckles>
Oo. Tapos ang ano na, parang trash talk na nila eh, hindi na tungkol sa Dota lang di ba dinadamay na pati pamilya ma oo namemersonal, <laughs> yun talaga ang mahirap eh.
Oo yun yung na-memersonal na na-memersonal oo hmm hirap nun. Mahina pa naman ng loob ko pag nasasabihin na ako na, "Ganto ka ganto ka uy." <laughs> Oo, lalo takbo na ako sa mid pag ganun. <laughs>
Oo. Parang ma mati-tilt ka na di ba wala na eh, wala na wow. Ah, ayaw ko na. <laughs> Ito-throw ko na lang 'to parang ganun nalang eh.
Kaya nga, ano pa ba mga hamon? Tsaka isa isa pa pala hamon naisip ko kapag yung para sa mga manlalaro naman ng tradisyonal na sports, ay yung mga sakuna tulad ng Covid di ba? So pag Covid, siyempre maraming pagbabawal sa yung magkakadikit kayong magkakalaro di ba kumpara mo pag sa video games hindi yun hamon para sa kanila kasi, kahit saan naman kailangan mo lang internet, oo, yun lang, oo, so yun naidagdag ko lang din.
Sigu Oo. Oo. Oo. Ayun nga. Pwede online lang eh, 'no? Oo. Oo, nung Covid lalo di ba lahat talaga ng sports wala eh.
Oo, sarado yan tapos eh, lahat ng basketball court may kordon ng pulis.
Mhm. Oo. Sa tingin ko yung isa pang ano, sa video games eh, yung ano suporta. Yung suporta ng gobyerno siguro para sa'kin, lalo dito sa Pilipinas di ba, yung e-sports sa Pilipinas parang ano eh, kulang pa eh, dati kasi parang
Mm. Ay oo, tama, tama. tama, tama. Tama lalo na yung ano kung nakikita mo eh, hindi ko alam kung sinusundan mo yung e-sports ng Mobile Legends? Ayun hindi naman sila supported ng kahit anong body of government ata sa pagkakaalam ko.
Oo. Oo. Oo, oo.

Eto din kasi, siguro, sa sports, ah minsan din kasi, nakakaano ka rin ng ano, eh, hindi mo kakilala, eh, lalo si oo. lalo siguro 'pag basketball. Pero hindi rin naman ako pero nakikita ko lang sa iba, 'di ba, parang, oo, mas na siguro, may kaibigan kasi 'ko na nagbabasketball eh, oh, tapos si mas lumawak yung ano niya, yung mga kakilala niya mas marami siyang nakilala dahil dun sa paglalaro niya ng basketball, kasi.
May mga dayo. <coughs> Ako din. Oo, lalo na kapag tournament kasi 'di ba, yung may mga dayo galing sa kabilang lugar, ganun, oh, yun yung liga-liga.
Oo, yun yung mga liga-liga, oo, yun, kahit liga-liga lang kahit taga dito lang, eh, kahit taga dito 'di ba, minsan di mo naman kilala pero pag nakalaro mo na, oo, ako din, eh, hirap.
Oh, yun lang ako, oo, ako hanggang nood lang talaga ako, eh. Yu nasali 'tsaka mabilis ako hingalin, kaya ay ayoko ng maraming takbo, oo, yun lang, nasanay kasi sa video games.
Siguro ngayon, ngayon. Ayun nga, oo. Nasanay sa video games nakaupo lang, eh, 'tsaka ta pagod na kasi sa trabaho 'di ba, parang, parang wala ka na rin panahon sa sports na yan. <chuckles>
Mm. Tama, isa pa yun. Kaya nga, kaya nga pag pag uwi pagod ka na, ano nalang gagawin? kesa pagurin mo pa ulit yung sarili mo, 'di ba, video games na lang ganun. <chuckles> Eh tram oh, saka masaya pa, oo. <chuckles>
Oo, kaya nga. Oo, nakaupo ka lang di ba wala kang ginagawa talaga, mhm. <chuckles> Next naman ito yung, ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga manlalaro ng sport at video game sa kanilang pag-unlad at kasanayan? Hamon, hmm, medyo mahirap na tanong.
Hmm. Hamon, para sakin yung hamon dyan is, dahil nga, yung ano natin, sa panahon natin madalas marami ng video game, so, yung pagsasanay siguro nung, yung tradisyonal na sports medyo nababawasan kasi nga, kaysa, alam mo yun mahumaling yung kabataan o yung mga manlalaro sa sports, mas mas marami kasing nabibigay na kasiyahan pag video games, kaya sa tingin ko, yun nga siguro yun yung, isa yun sa mga hamon, yung nababawasan yung pag-e-ensayo nila, kasi nga, ka napapanood ko yung interview nung mga mga dayuhan na basketball player sa NBA eh, sabi nila "sila din daw naadik sa video games 'di sila nakaka-attend sa practice," so, yun yung isa sa mga hamon na nakikita ko.
Oo. Oo. Oo, yun nga, mhm. Oo. Oo. Ah, oo, yun.